Peki, yani şöyle bir şey soracağım şimdi Lehçe çok zor bir dil olduğu için, eee, eee, yani mesela orada böyle hani birer birer kalıp kalıp koyduğunda da sonunda okuduğun zaman gerçekten onların söylediği anlamda bir şeye dönüyor mu peki? Yani günlük dillerinde kullandıkları şeyine dönüyor mu? Yoksa hani mesela yine farklılıklar oluyor mu? Çünkü mesela benim bildiğim kadarıyla hani 1 tane kelime o kadar çok farklı forma giriyor ki, eee, belki onu tutturamıyor olabilirsin ama aslında genel anlamda da belki hani yabancı birini konuşurken zaten hani mutlaka ki bir şey payı var <giggles> hata yapma payı veriyordur diye düşünüyorum, eee, Polonyalılar da. Dolayısıyla mutlaka öyle de dinliyor olabilirler. Yoksa tamamıyla hatasız çıkıyor mu mesela cümle ortaya?
Tabii ki. Çok doğru. Evet. Hı hı. Yani. Tabii ki. Ha ha. Iıı, ya, bu İngilizcedeki kadar kolay olmuyor, İngilizcedeki yaptığım pratik ve uygulamalar ve, eee, atıyorum konuşmaya çalıştığındaki o basitlik kadar olmuyor. Çünkü alfabeleri biraz daha farklı ve kelimelerin, eee, söyleniş şekilleri tabii ki İngilizcede de farklı ama Lehçede biraz daha farklı. Bazı sesler, eee, çok fazla sesli harfler yan yana geliyor. Bu yan yana geldiğinde bunu okumak imkânsız oluyor. Bu yüzden hani, eee, yüzde yüzüne uygulam uygulayamıyorum İngilizce'de yaptığım yöntemin, eee, Lehçeye dememin sebebi de buydu zaten. Dediğim gibi onu oraya yazıyorum. Evet. Yazdım ama
Evet. Hımm. Ha, anladım. Ama yine de aklında kalıyorsa aslında yani sistemin bir bir nebze de aslında işe yarıyor demek ki yani değil mi? Hani onu da görüyoruz aslında işe yarıyor anladığım kadarıyla.
Ha ha. Iıı, yani, işe yaraması şu boyutta oluyor. Benim onu oraya yazmam şöyle etkiliyor. Bir gün arkadaşlarımla otururken veya çalışma ortamında, okul ortamında bu cümleyi duyduğumda diyorum ki; "A, tamam. Ben bunu böyle yazmıştım demek ki böyle söyleniyormuş." Oluyor.
Hımm. Aha. Anladım. Peki yani sen bunu direkt hani kalem ve şeyle ke eee, kağıda yazıyorsun anladığım kadarıyla. Defter senin yöntemin. Başka kullandığın metotlar da var mı? Mesela sesini kaydediyor musun ya da ne bileyim o anda mesela defter ne bileyim ya da kalem kağıdın yok hani başka bir yere yazıyor musun? Sonra bunları başka bir yere geçirdiğin bir defterin var mı? Ya tam olarak yöntemin ne?
Evet. Evet, kesinlikle. Hı hı.

Evet ya, aslında çok şeymiş, yani, sen kendi kafanda ve şeyinde çok güzel bir metot oluşturmuşsun anladığım kadarıyla. Bu da eğer gerçek hayatta bir şekilde karşılık buluyorsa ve konuştukça da aklında kalıyorsa aslında zaten olması gereken de bir dil öğrenirken büyük bir ihtimalle bu diye düşünüyorum. Eee, peki, eee, bir bir de şeyi de merak ettim, yani, eee, mesela, eee, böyle yaşadığın ve, hani, y yani, öyle bir şey söyledi ki bana aklımda kalıc kaldı ve hâlâ da bak, unutmadım tarzında böyle bir yaşadığın bir anın var mı? Böyle komik de olabilir ne bileyim ben, hani, böyle, eee, bazen de şey gibi oluyor, hani, utanç verici bile olsa, hani, sonuçta bir şey bir hata yapıp arkasından onu hiç unutmayabiliyoruz ya, hani, bir şekilde o bizde kalmış oluyor. Var mı böyle bir anın, yani, sana şey veren, mutluluk veren?
Hı hı. Yani. Ha ha. Hıh, e eee, yani, açıkçası evet, var. Biz, eee, Polonya'ya ilk geldiğimde, daha yeni öğreniyordum bu dili, aaa, b arkadaşlarımla bir oda partisi yapıyoruz. Polonyalılar da var, aaa, ama işte güvenlik de bir saatten sonra partiye izin vermediği için gelip kapımızı çalıyor ve işte, aaa, sürekli burayı dağıtmamız gerektiğini söylüyor. Biz de, hani, hemen şey yapıyoruz Polonyalı arkadaşlarımıza, hani, lütfen bize 1-2 kelime söyleyin de, hani, söyleyelim, hani, kusura bakmayın, eee, işte tamam uyuyacağız, tamam uyuyacağız gibisinden. Yani, o uyu uyumanın da seslendirilmesi biraz ya, bizim dilimizde komik bir sesti, eee, ve işte, senin de dediğin gibi Lehçe'de bazı kelimeler çok farklı anlamlara gelebiliyor, diğer dillere nazaran. Ben de mesela o an çok komik bir şey söylemiştim. Ya, güvenlik o kadar gülmüştü ki bana bana güldüğü için, yani, normalde partiyi dağıtacaktım dedi ama şu an o kadar eğlendim ki devam edebilirsiniz falan diye izin verdi bize, yani, çok komikti.
N evet. Hıh. <chuckles> Anladım, ha. He he. He he. Evet. <chuckles> <chuckles> Anladım. Ha ha. <chuckles> Ay, çok güzel olmuş vallahi şey, eee, böy böyle bir anı böyle bir şey, eee, herkesin başına darısı diyelim, değil mi? Vallahi çok keyifli bir görüşmeydi, çok teşekkür ediyorum çok güzel anılarını da anlattın öğrenme alışkanlıklarını da anlattın bence hakikaten çok işe yarar, eee, ipuçları da verdin. Teşekkür ediyorum.
<chuckles> Tabii ki, kesinlikle. Hı hı. Hı hı. Evet, ben de çok teşekkür ediyorum hoşça kalın. Çok keyif aldım.